Không biết là bạn đã từng rơi vào cái tình huống mà người khác người ta hiểu lầm ý tốt của bạn chưa?
Ờ, mình nghĩ là có, mà cũng khá nhiều đó bạn, kiểu là, mình thấy cuộc sống mình nè, thì đôi khi có nhiều người họ, cái kiểu là, họ nghĩ là họ luôn đúng, xong cái người khác góp ý với lại người khác, kiểu, muốn tốt cho họ, nhưng mà họ lại nghĩ người khác có ý xấu á bạn.
Ừm. Thế á? Ừm. Có vẻ như là, ừm, cũng khá là nhiều trường hợp, ừm, bị như vậy đấy. Ờ, nhưng mà, ừm, theo bạn ấy thì vì sao mà đôi khi người ta lại dễ với lại hiểu sai cái ý tốt của người khác như vậy?
<laughs> Sao hả bạn? Đúng, đúng, đúng! Mình thấy á là có, a, một số khả năng, một số cái lý do như vầy. Đầu tiên nha, là những cái người mà nhận góp ý, thì họ họ họ hơi bảo thủ, lúc nãy là mình, à, vừa nói trường hợp bạn mình á, họ hơi bảo thủ, thành ra họ không có xem xét hay là nghe kỹ cái lời góp ý của người khác, cho nên á là họ hiểu sai.
Cũng đúng. Mình hiểu. Ừm.
Rồi ha, cái thứ hai là bản thân những người góp ý á, đôi khi họ dùng từ chưa hay, hay là cái, a, cái văn của họ hông có tốt á, thành ra, ưm, làm cho cái người kia hiểu sai. Có thể là hai cái trường hợp này. Ừm.
Ừm. Ờ ha! Có, tức là, kiểu như là, đôi lúc thì là vì chính cái bản thân mà người, ờ, nghe thì lại cảm thấy là không có muốn lắng nghe. Còn đâu có thể là lại, ờ, do người nói là, kiểu, cái giọng điệu của người nói hay là cái câu từ của người nói lại chưa hợp lý lắm, thì làm cho người nghe người ta cảm giác như là bị, ờ, không có tốt, đúng không? Ừm, vấn đề thì cũng là hiểu lầm mà thôi. Thế thì, ờ, cái, ờ, trường hợp của bạn ấy thì khi mà bạn, ờ, bị người bạn của bạn hiểu lầm như thế thì cảm xúc đầu tiên của bạn thường sẽ là gì?
Đúng, đúng. Thì h bị hơi hơi ờ, hơi hơi hơi không thích kiểu vậy được. Ờ. Thật ra cảm xúc của mình đầu tiên là bực tức, bực bội lắm. Kiểu <laughs> kiểu như mình đã có ý tốt, đúng hông? Nhưng mà nó thì cứ, kiểu, là bảo thủ, cứ ôm khư khư cái suy nghĩ của nó mãi không có thay đổi được. Thì, ờ, bực mình lắm, bực mình lắm.
<laughs> Ừm. Ừm, mình hiểu. Nhưng mà trong cái tình huống đó ấy, thì là bạn, ờ, có phải tức là cái ý khi mà bạn nói ý của bạn ra thì bạn có nói đi, nói lại nhiều lần không hay là bạn chỉ nói đúng một lần thôi mà họ đã cảm thấy, ờ, khó chịu và và họ đã cảm thấy hiểu lầm bạn luôn rồi?
Ừ. Thực ra thì cái tính của mình trước giờ đó nha, thì mình, ờ, chỉ nói một lần thôi. Cái gì cũng vậy, chỉ một lần thôi. Nhưng mà trường hợp của bạn mình á, mình thấy, kiểu là, đã bị lún sâu vào vào vấn đề rồi. Mình khuyên mãi, khuyên mãi mấy lần không được. Có nghĩa là mình biết ở trường hợp đó mình nói cũng hơi nhiều. <laughs>
Ừm. À! Mình hiểu. Thế là cũng nói cũng nhiều lần rồi mà người ta vẫn cứ, ờ, khăng khăng là người ta không nghe và người ta còn nghĩ là bạn có ý đồ xấu nữa.
Đúng. Đúng là vậy.
Ừm. Thế khi mà, ừ, ừ, người đó hiểu sai ý của bạn ấy, thì bạn sẽ, ừm, chọn im lặng hay là bạn có giải thích hay không?
Ờ, kiểu á, thật ra mình biết nha, nếu như mà mình không lên tiếng nữa thì chắc chắn người bạn này của mình sẽ rơi vào cái, gọi là, khủng hoảng nhiều hơn. Tại vì ở đây á, là bạn của mình đang gặp một số vấn đề về tài chính, về tình cảm, công việc này kia thì mình mới khuyên. Nhưng bây giờ nếu mà mình bỏ lơ luôn á, thì cái người bạn của mình sẽ mình nghĩ nha có thể là khủng hoảng nhiều hơn. Nên đôi khi mình vẫn hỏi thăm, mình vẫn, ờ kiểu là, mình cố gắng mình nói cho nhẹ nhàng hơn á.
À. Mình hiểu. Ừm, tức là bạn cũng vẫn cố gắng để thuyết phục lần nữa này, rồi thì bạn cũng, ơ, quan tâm vẫn là cố để quan tâm đấy chứ, chứ không là có khi là bạn tức giận hay là bạn bị hiểu lầm như thế là có khi bạn cũng im lặng luôn ấy nhỉ? <laughs> Thế, thì cũng thế cũng là thế là cũng là một người bạn tốt rồi, chứ không đến nỗi là, kiểu, nói xong xong rồi thôi, mặc kệ muốn làm gì làm. <laughs> Thế nhưng mà bạn nghĩ là cái việc mà bạn cố gắng giải thích ấy, thì nó có cần thiết đối với họ không?
Bỏ luôn, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi! <laughs> Rồi, cảm ơn, cảm ơn! Ờ, mình hổng rõ nữa nhưng mà mình thấy vầy nha, đôi khi mình mình sẽ cảm nhận á, là những cái lời nói, lời khuyên của mình á, thì họ không có, gọi là, để tâm lắm, hoặc là họ có nghe chăng nữa, họ cũng sẽ không làm theo. Nhưng mà mình thì mình nghĩ á, nếu bây giờ, à, mình thấy ai đó đang, a, cần cái sự giúp đỡ, cần lời khuyên nhưng mà mình không mình không chìa cái tay mình ra á, thì mình sống hơi thiếu tình người.
Ừm. Mình hiểu. Ừ ha.
Ờ, có thể là họ sẽ không có nhận cái cái tình thương, tình cảm hay là cái là sự đồng cảm của mình, nhưng mà cái việc của mình nên làm là mình vẫn nên làm. Mình thì mình quan niệm như vậy.
Ừm. Tức là bạn cũng vẫn, a, hành động theo cái cách mà bạn đã làm, là bạn vẫn sẽ giải thích này, bạn vẫn sẽ, ờ, nói thêm nhiều lần để cho họ ừm, đến bao giờ họ hiểu ra thì thôi đấy, kiểu thế, c cũng vẫn là cố gắng đến cùng. Ưm, nhưng mà nếu như mà cái tình huống đó nhá, mà bạn, ờ ví dụ như bạn chỉ nói một lần thôi chẳng hạn ấy, xong bạn im lặng luôn thì bạn nhưng mà nhỡ đâu nó lại hiệu quả hơn thì sao? Bạn có nghĩ thế không?
<laughs> Ừ. Ừ. Thật ra thì, à, có nha, có khi á, mình nói một lần xong mình không nói nữa, nhưng mình thấy nó không hiệu quả lắm, thì mình mình nói lần hai, còn mình thấy hiệu quả lắm á, hiệu quả, nó thực sự sự hiệu quả thì mình cũng không nói làm gì. Nhưng mà cũng tùy trường hợp, thí dụ như thân á, thân thiết hơn hoặc là những người trong gia đình á, thì mình sẽ cố gắng mình làm thêm 1, 2 lần nữa. Còn với bạn bè, kiểu, xã giao hay là ngoài lề á thì thôi tùy người ta, kệ ai sao sao, mình sao sao, vậy thôi.
Ừm. Đúng rồi. Ừm, đúng đấy. Ô kê. Mình hiểu. Đúng là đôi khi thì những cái người mà bạn quan tâm hơn, bạn thân thiết hơn, bạn lo lắng hơn thì bạn sẽ khó cái việc là im lặng hơn. Đấy, bạn sẽ luôn muốn là thêm lần nữa để giúp đỡ họ, đúng không? Còn đối với người ngoài xã giao thì đúng là đôi khi chỉ cần nói một lần thôi, còn đâu là họ tự hiểu đến đâu thì hiểu. <chuckles>
<laughs> Ừm. Đúng rồi. Vậy, đâu có đâu. Đúng rồi, mình cũng hông có can dự được sâu.
Ừm, ừm. Nhưng mà bạn ơi, khi mà bạn giải thích với cả bạn của bạn nhiều lần như thế á, xong rồi bạn cứ nói đi nói lại như thế, thì liệu là cái bạn đấy người ta có cảm người ta có càng ngày người ta càng hiểu sai cái vấn đề hơn không? Hay là người ta có càng ngày càng ghét bạn hơn không?
Ờ. Thật ra á nha, mình có đôi khi mình có hỏi hỏi cái quan điểm là "Ê, tao nhiều khi tao nói vậy mày vui hông, mày thấy sao?" <sniffs> thì bạn mình cũng có bảo là "Thì, chung là, tao biết là, kiểu, là là, thật ra mày tốt với tao, mày thương tao này kia, nhưng mà do cái cách suy nghĩ, cái cách tư duy, hai đứa nó khác nhau."
Ừm. <laughs> Ồ.
Ừm, nhưng mà vấn đề là vậy, vấn đề là mình biết là bạn mình, kiểu, ờ, đang bị chìm đắm trong một thế giới nó hơi kì cục, là đa cấp. <laughs>
Ừm, mình hiểu. Tức là đôi khi là lúc đấy là cái cái quan điểm của bạn đấy, nó trái ngược hẳn với cả bạn ấy. Thì dù bạn có khuyên răn như thế nào, bạn có nói lý lẽ ra làm sao thì họ vẫn cảm thấy là họ vẫn đúng. Còn đâu bạn thì không không hiểu được họ. Đó. Cho nên là họ sẽ không nghe. Ừm. Ừm. Thế thì nếu bạn, ờ, bạn nghĩ là bạn có thể làm gì để mà tránh bị hiểu sai trong những cái lần khác mà bạn muốn góp ý người khác không? Hay là bạn muốn giúp đỡ người khác ấy?
Ừ, đúng rồi. Đúng, đúng, đúng. <laughs> Ờ, có, thật ra mình mình cũng có suy nghĩ lại nhiều, là vầy ha. Đầu tiên á, là mình phải chọn đối tượng để mình, ờ, gọi là nói chuyện thôi góp ý, làm sao cho nó hợp lý. Ví dụ như người thân của mình á, thì mình có thể, a, kiểu là mình nói chuyện, ờ, dần dần, lâu lâu mình giãn giãn ra 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cho nó, ơ, thấm hơn. Còn với người lạ nếu mà như đồng nghiệp đi đồng nghiệp đi, thì mình, ờ, chọn những cái ngôn từ cho nó thật sự phù hợp.
Ừm. Hợp lý đấy. Ừm. Ô kê.
Ờ. Ví dụ như sếp của mình đúng hông, thì mình mình chọn những ngôn từ, kiểu, ờ, làm sao mà tôn trọng chút xíu, mình với tư thế là mình là đang là là lính là nhân sự thôi. Ờ, đúng. Còn với bạn bè thì mình có thể thoải mái hơn, còn với những ví dụ những người nhỏ đi thì mình cũng hông có nên áp đặt, mình nói làm sao với cách bảo ban để cho họ hiểu thôi. Thì như vậy cũng sẽ đỡ trường hợp hiểu lầm hơn nhiều.
Ừm. Cấp dưới. Ừm. Ờ. Ừm, đúng rồi. Ừm, bạn có những cái, ơ, để ý về cái ơ, những c từng người thì sẽ có cái cách nói khác nhau, sẽ có những cái thái độ khác nhau. Thì đúng, thế thì nó sẽ hiệu quả hơn, tránh bị hiểu sai trong các cái vấn đề hơn ấy. Nhưng mà, ờ, khi mà bạn cứ, ơ, ờ, giúp đỡ người khác này hay là bạn bè nói ch nói chuyện với họ thì bạn có, kiểu, quan tâm đến cái việc là, ờ, người khác người ta nghĩ gì về bạn không?
Đúng, đúng. Ơ, cũng có, mình cũng thỉnh thoảng mình cũng có suy nghĩ tới á, tại vì, à, mình mình hiểu là vầy. Thật sự không phải ai cũng cần giúp đỡ, ai cũng cần quan tâm hay ai cũng cần góp ý, mỗi người sẽ có một cách sống khác nhau. Cho nên là mình, ờ, mình cũng quan sát là, ờ, ví dụ nha, cái người nào mà thực sự là mình muốn họ tốt hơn á thì mình mới nói thôi.
Ừm. Ừm, mình hiểu, ừm.
Ừ, với những người mà mình, ờ, không quá quan trọng với mình thì mình cũng kệ. Cho nên, a, cái trường hợp mà họ suy nghĩ gì về mình á, thực ra mình cũng không quá quan tâm nhiều tại vì những cái người mà mình thương yêu thì mình mới lên tiếng góp ý mà.
Ô kê. Đó, bởi vì là cũng có nhiều trường hợp đôi khi thì bạn, ờm, rất là muốn giúp đỡ họ, bạn chủ động gi giúp đỡ rất là nhiều. Thế nhưng mà có thể là họ sẽ lại nghĩ là "Ờ, ơ, xê sao người này lại cứ giúp mình thế? Sao lại vồ vập thế? Không biết là có lợi dụng gì mình không đây?" <chuckles> Đấy, ừm, cũng sẽ có những cái trường hợp người ta nghĩ như vậy đấy, ừm. Thế thì, ừm, bạn có có khi nào bạn nhận ra ấy là, kiểu, chính cái, ư, cách diễn đạt của bạn ấy lại đôi khi có những lúc lại khiến cho người khác người ta hiểu sai ý của bạn không?
Ờ. <laughs> À, hiểu, mình hiểu. Đúng rồi. Có nha. Thì, ờ, cũng gần đây mình với người bạn của mình có một cái, ơ, tranh luận hơi nhỏ là vầy, kiểu, mình mình á thì mình cảm thấy á là bạn này suy nghĩ về cái chuyện, ờ, tình cảm hơi hơi mơ hồ. Có nghĩa là bạn này luôn đặt một cái hình tượng hơi cao, hơi hơi, gọi là, hơi ngoài tầm với á. Thì mình có nói là bây giờ mình phải nhìn lại bản thân mình, mình có cái gì đã, mình mới đòi hỏi người ta được. Chứ bây giờ mình, ờ, chỉ là giống như, ờ, level 1, người ta level 10, thì làm sao mình đòi hỏi là có những người mà level 10 họ s họ thương mình, họ yêu mình được, đúng hông?
Ừm. Thế á? Ô kê. Ờ. Ừ. Đúng rồi.
Đó, rồi xong rồi tranh luận cũng hơi gắt. Rồi, ờ, cạch thì, cờ, không hẳn là cạch. Nhưng mà kiểu hơi giận, hơi buồn nhau. <laughs>
<laughs> Ừm. Đôi khi thì họ lại nghĩ là bạn lại đang chê họ, ờ, hay sao. <laughs>
Đúng rồi. Cho nên là, ờ, đ nhưng mình hiểu cái đó là cái cảm xúc khi mà mình đã vào cái cái cái cuộc tranh luận á. Thì, ờ, nó sẽ có những cảm xúc nhất định nào đó mình khó kiểm soát hơn.
Ừm. Ừm, công nhận đấy. Đúng là cái trường hợp của bạn vừa rồi ấy, nó cũng khá là nhạy cảm đấy nha. Kiểu như là, ừm, người nghe người ta có thể hiểu là "À, hóa ra là ông chỉ đánh giá tôi ở cái mức đấy thôi, như vậy thôi. Tôi chỉ xứng đáng với cả một cái người như thế thôi à?" <laughs> Nên là cũng hiểu lầm đấy. Cũng cũng cũng nghe vẻ là cũng có hiểu sai đấy nhé. <laughs> Nhưng mà cái việc mà bị hiểu lầm ấy thì có từng khiến cho, ưm, ừm, kiểu như là, hai bạn, kiểu, bị xa cách, hay là, kiểu như là, bị, ừm, mất niềm tin về nhau không?
<laughs> Chắc như vậy. <laughs> <laughs> Ờ, thật ra thì không. Tại vì, ờ, tụi mình, ờ, chơi với nhau cũng khá lâu rồi, mười mấy năm rồi, cho nên nói chung là hiểu nhau. Bản thân mình đôi khi cũng có <tsk> giúp đỡ bạn đó. Bạn đó đôi khi cũng xếp giúp đỡ lại mình. Nếu mà chỉ đứng trên cái góc độ là mỗi người một suy nghĩ về cái vấn đề là tình cảm thôi, cho nên cự thì, ờ kiểu như là, chung, ơ, chung ý tưởng được thì nói chuyện, chuyện đó hông thì thôi, nói thằng khác. Cũng hông có gì quan trọng lắm. <laughs>
Ờ. Ừm. Không thể cái lỗi nhỏ đấy được. <laughs> Mình hiểu. Ừm. <laughs> Thế thì bây giờ nha, hỏi lại một cái vấn đề ngược lại như thế này đi. Thế nhưng mà có khi nào mà có một người bạn, kh người ta muốn giúp bạn, thế nhưng mà chính bạn lại là người hiểu sai người đó không?
Ờ, mình á thì may mắn nha, mình may mắn là mình nghĩ là chưa, tại vì, ờ, cái câu chuyện á, là khi mà mình gặp vấn đề gì đó, đúng hông? Thì bản thân mình luôn luôn đứng ở tâm thế là mình đang có vấn đề, và bất kỳ cái người nào mà muốn muốn, gọi là, góp ý với mình, mình hiểu, m mình đều hiểu là người đó có ý tốt với mình.
Ừm! Ừm.
Thì có thể đúng, có thể sai, có thể chưa hợp lý với mình. Nhưng mà mình luôn ở cái tâm thế là mình lắng nghe, ờ, thì cũng may mắn là vậy.
Ô kê. <laughs> Tức là bạn cũng đã rất là, ừm, hiểu được cái, a, ý của người khác, đã cố gắng để hiểu được ý người khác và sẽ không không có muốn là hiểu lầm họ. Cho nên là bạn cũng luôn là đặt bạn là cái hoàn cảnh là bạn đang là cái người mà cần giúp đỡ. Ờ, ừm. Nên là dù cho là họ nói, ơ, họ có giúp theo một cái cách nào đó đi, thì bạn vẫn hiểu là đấy là họ đang tốt với bạn, đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi! Đúng rồi, mình đang cần giúp đỡ mà, cho nên ví dụ người ta có tính sai với mình Đúng rồi, chứ thật sự họ hông có ý xấu, thì mình có thể mình nghe, ờ, OK. Ví dụ ví dụ giờ họ thật sự có cái những cái phương pháp giúp mình thì mình rất là mang ơn. Còn nếu mà họ không có phương pháp hay là thực sự cụ thể, mà họ chỉ nói chung chung này kia, hay là ý tưởng khác mình đi, thì mình vẫn trân trọng những cái ý ý kiến, ý tưởng đó, tại vì họ cũng đã bỏ chất xám để mà họ suy nghĩ cho mình mà.
Thông cảm, đúng không? Ừm. Đúng rồi. Đôi khi là họ còn đang dành thời gian cho bạn ấy.
Đúng rồi.
Ừ. <laughs> Nên là, kiểu, có chẳng may mà lời nói của họ, hay là cái cách dùng từ giọng điệu của họ có gây hiểu lầm một chút, nhưng mà bạn cũng sẽ, ưm, thông cảm được.
Đúng. Mình nghĩ nên thế, nên thế.
Ừm. Đấy. Ừm, đúng. Ừm, có lẽ là, ừm, mọi người cũng nên thông cảm theo cái cách đấy thì sẽ bớt đi những cái hiểu lầm không đáng có nhỉ? <chuckles>
Ừm, ừm, chính xác. Nghĩ vậy đó. <chuckles>
Ừm, ừm. Thế theo bạn ấy, thì trong một cái mối quan hệ lâu dài á, thì cái điều gì quan trọng hơn? Như là về cái ý tốt này, hay là về cái cách thể hiện, ừm, cái ý tốt đấy hơn?
<sniffs> Mình nghĩ là nên nên có sự cân bằng và nên ví dụ như, ơ, đứng ở góc độ riêng của mình nha, khi mình gặp một cái, a, câu chuyện nào đó từ một người nào đó, thì mình sẽ xem xét cái người đó họ đang đứng ở vị thế nào? Ví dụ như là họ muốn chia sẻ với mình, họ muốn lên lớp mình, hay họ muốn làm gì đó, thì mình sẽ đứng ở góc độ của mình suy nghĩ thôi. Còn ví dụ như những người thân của mình đi, thì, ờ, nếu mà họ có những cái lời góp ý không hay, thì mình vẫn có thể, ơ, gọi là, mình ch chấp nhận được, tại vì đó là người thân của mình mà.
Ừm, cân bằng cả hai. Mình hiểu. À. Ừm, đúng là trong những ừm, có những cái trường hợp thì, ừm, ừm, thực ra thì mọi thứ thì nó đều quy về cái bản chất là họ đang tốt với cả bạn. Còn đâu là cái cách thể hiện thì đúng là mỗi người mỗi cách thì không thể nào mà ép mọi người là phải theo cái cách mà bạn muốn được.
Ừm, đúng. Mặt khác mình không kiểm soát được, chính xác, mình không kiểm soát được.
<laughs> Đúng rồi, quan trọng nhất là cái, à, bản chất, cái cốt lõi của của cái tình bạn, của cái mối quan hệ đấy thôi, ưm, còn đâu là cách thể hiện thì đúng là có những người, người ta bảo là "Yêu cho roi cho vọt đấy, ghét cho ngọt cho bùi." <laughs> Ừ, thế nà cũng rất là khó để mà đánh giá được là người đó là tốt thật hay là không tốt hay là ghét hay không ghét đấy, nó cũng rất là khó nói về cái vấn đề đấy. Ừm, ừm thế thì bây giờ nha, nếu mà, ờ, được nói một câu với cả những cái người mà người ta từng hiểu lầm bạn chẳng hạn đi, thì bạn muốn nói điều gì với họ nhất?
À. <laughs> Ghét ghét cho ngọt cho bùi, đúng hông? <laughs> Đúng rồi nha. Ờ. Ô kê, mình sẽ gửi, ờ, cái câu này tới bạn của mình, cái người tranh vừa tranh cãi lúc nãy: "Thật ra thì, ờ, tui biết đôi khi tui cũng hơi nóng, hơi nói nặng nhẹ này kia ông, <chuckles> nhưng mà mọi thứ nó đều xuất phát từ tấm lòng của tui thôi. Kiểu, ờ, tui sẽ tui sẽ nghĩ là như vậy là tốt cho ông, có thể là tui chưa nghĩ sâu sắc, có thể là tui nghĩ sâu sắc rồi nhưng mà chung quy lại đó vẫn là cái tình cảm, cái tình cảm mà người bạn dành cho một người bạn và muốn họ tốt hơn, chỉ vậy thôi."
Ừm. Ừ. <laughs> Ô kê. <chuckles> Ờ, <chuckles> cái, ơ, câu này là, ừm, người bạn đấy mà nghe được thì khả năng là sẽ cảm động lắm đấy, và sẽ, kiểu, sẽ hiểu ngay được cái, ừm, tâm tư mà bạn dành cho họ ấy chứ chắc là sẽ không thể nào mà giận được đâu. Bởi vì, ừm, ừm, đàn ông với nhau thì có thể cái cách nói hay là cái cách trình bày rồi thì câu từ nó cũng không thể nào mà nó quá trau chuốt được, đúng không? Nhưng mà cái quan trọng là ý tốt. Ừm, ô kê. Hôm nay cũng rất là cảm ơn bạn vì bạn đã chia sẻ về một cái câu chuyện là khi mà bạn, ừm, có một người hiểu sai ý tốt của bạn thì bạn cũng đã có những cái cách xử lý rất là hợp lý đấy. Cảm ơn bạn nhá.
<laughs> <laughs> Ờ, đúng rồi. Đúng rồi, hơi cứng. Rồi, ô kê. Rồi, cảm ơn bạn lắng nghe câu chuyện của mình rất nhiều nha. Tạm biệt.
Ừm, chào bạn nha.